No, sí, claro, la verdad es que sí. Y la verdad es que, o sea, la música es subjetiva, siempre va a haber críticas, pero a la vez, hay una parte de la música que es completamente una ciencia, y esa es la que tú tienes que tener amarrada. Como dices que, o sea, no sé, si le has intentado decir de que: "Oye, pues, estudia más y luego vemos qué onda". Porque, o sea, la verdad que no puedes querer dedicarte a algo en lo que no eres un experto. O sea, es irreal, más en un en algo tan competido, tan peleado como la música. No sé, si Ajá.
Claro. Sí, no, y la y y la gente lo sabe. O sea, con la persona que tocaba antes has de ver cómo lo exhibía en en público, eh, o sea, horrible. Le decía: "Que ahí no es, que ahí no entres, estás bien tonto, estás bien" otras palabras antisonantes, Este, y nosotros pensamos lo mismo, pero al menos no se lo decimos de frente. Pero sí le he dicho: "Así no va, así no va, es que así no va". Yo sí le he dicho: "Oye, ahí te equivocaste, es que no va ahí". Y entra antes, y si entra antes, termina antes, pero el acompañamiento termina después, se escucha horrible. Entonces, ya si él o sea, al final de cuentas, yo creo que la gente se va a dar cuenta porque porque te digo, creo que somos buenos, y y ya la gente, me te digo, lo se lo comenté a una persona y me dijo: "Tú tranquilo", dice: "Ya la gente cuando vea que no están ustedes, cuando vean, cuando no les guste, entonces, a lo mejor los buscará a ustedes, o ya no los van a volver a contratar".
Ujú. Sí. Ujú. Sí, obvio. Sí. <clears throat> Sí, sí. Es que la verdad, sí No, la verdad es que más vale solo que mal acompañado. Y bueno, no vas a estar solo, vas a estar con tus amigos. Y y también, o sea, la cosa es que, o sea, es mejor no quemarte, es mejor salirte antes de que estés completamente embarrado en en lo malo que hace que hace él. Es mejor salirte ahorita antes de que les quite más trabajo q y y y que te embarre más en lo que hace él, que al parecer, pues, tiene una muy mala reputación. Es mejor hacerlo de una, cortarlo de una y más si tienes amigos que te que te apoyen realmente pues, ¿qué más necesitas que eso? Y pues, la o sea, la música a veces es difícil como que: "Ah, es que ya trabajé en esto un rato" y en entiendo que sea difícil como dejarlo ir, pero es que vale la pena. O sea, más vale tener algo 100% bien armado. Es una carrera bien, bien, bien competida. Tienes que ser el mejor. No, no hay espacio para nada más, tienes que ser el mejor. Y pues, suena que con él no vas a ser el mejor, ¿sabes?